Нет, я готовил, конечно там. Я, э, там я был абсоль абсолютно оснащён, э, там всем, чем нужно, чтобы готовить. Там, м, сковородка, там кастрюльки разные, там и и всё всякое и всякие другие вещи, которые были, поэтому да, я готовил. А, <laughs> я еще учился, там, тогда в таком месте, ой ой ой. Общежитие было общежитие было такое старое очень, э, и там кухня с тараканами, грязная, ой ой ой. Ещё как бы, э, сейчас, допустим, часто там, на я, допустим, учусь в другом месте. Уже там какое-то количество лет прошло, я продолжаю учиться. <laughs> Но, а я живу уже в очень хорошем месте, тут, э, всё чисто. Но от я плюс там иногда с ужасом вспоминаю те условия, которые были: <laughs> 3 человека в маленькой комнатушке. Эм, да, там, э, кухня такая грязная и так далее.
Мгм. Мгм. Расскажи где? О, боже! О, ничего себе! А как ты, кстати, уживался-то там? Получается, из-под маминого крыла, из хорошей квартиры, и вот тараканы, кухня, 3 человека. Как ты вообще там себя чувствовал? Не было ли у тебя, наоборот, может, какой-то депрессии? Звонил маме, сказал: "О, заберите меня отсюда, не могу здесь."
Ну Нет, я такого точно не делал. Потому что, ну, я хотел какой-то самостоятельности. Я понимал, как бы, когда уезжал, что, ну, какие-то трудности точно будут. Я конечно, я, там, до конца всего не знал, но я точно, там, не плакался, чтобы забрать меня, там, откуда-то. А, я могу даже больше сказать, что я, вот, поступил. Но часто бывает, что у детей, там, после школы, ну, как бы, сложно выбрать какое-то направление жизни. И вот я поступил в университет, я отучился 1 семестр и понял, что не моё, и как бы бросил, хотя, там, меня родители уговаривали. <laughs> У меня была очень интересная специальность, и мне до сих пор, как бы, она интересна, но, э, всё-таки я чувствовал, что это не моё. Это б называлось на "Нанотехнологии и микросистемная техника". Вот так вот.
Мгм. Ага. Да ты что! На кого ты учился? Дак это же самые модные профессии теперь. Как ты так бросил?
Ну, возможно, да. То есть там ну там было очень много, э, э, различной математики, причём она делилась на, там, матанализ, там, и алгебру, и всё такое. Было много физики, и много химии. В принципе, химия мне нравилась. Физику тоже, там у меня профильный класс был, да и по математике тоже в школе Но, э, это не совсем моё было. Я это понимал уже, когда школу заканчивал, но всё равно поступил, просто лишь бы уехать куда-то. Но в итоге оказалось, что вот как-то не получилось и и вот, жизнь стала ещё сложнее <chuckles> после этого, да.
Мгм. Да. Мгм. А ты не боялся, кстати, э, э, что вот, например, ты остановишься, и как вот твоя жизнь дальше пойдет, куда ты опять будешь поступать, что делать? Не было ли у тебя метаний каких-то?